Puxa, que legal! Nossa, incrível! E com certeza eu já ia eu ia perguntar, mas isso com certeza já faz parte do crescimento profissional, né. Já foi já de cara.
<laughs> Ah. Ah, não, sim. Foi, foi, foi, eh, eu entrei assim, eu digo que eu entrei com o pé direito na na na minha área, porque enfim, eu estava ainda estudando, né, assim, não tinha nem feito nenhum estágio. <laughs>
Sim. Nossa, eu eu eu diria ao contrário. Eu eu adicionaria mais, eu eu diria que você entrou com os 2 pés, um chute no baço.
<laughs>
Uma voadora. <laughs>
Não é menino? Olha.
Poxa, muito legal, muito legal essa história.
Porque é. É, porque normalmente você entra em uma área como estagiário, trainee, né. Você vai ali, eh eh, com com vário com com posições ainda muito iniciantes, né. Eu entrei já <sniffs> já, ali, já entrei mesmo funcionária, já entrei, eh, liderando projeto, então foi muito bacana, foi muito bacana.
Sim. Aham. Sim, si Caramba. Nossa, bom demais. Liderando projetos já antes de terminar a faculdade, né.
Antes de terminar a faculdade, então foi foi incrível. Assim, em em em aspecto de carreira, de vida, foi um presentaço que eu recebi desse diretor, sabe. Foi muito bom. Foi muito bom.
Ah, fantástico, fantástico. Nossa, que ótimo. Sim. Nossa, que legal, que legal. Nossa, essa história é bala, adorei essa história. Bom demais, bom demais, bom demais.
<laughs> Ai, é, é, não, eu gosto muito, eu enfim, né, a vida aí a vida aconteceu, né, vim parar fora do país, pretendo fazer um um doutorado, e tudo mais, mas ainda a Amazônia ainda mora dentro do meu coração, sabe. <laughs>
Sim. Aham. Sim.

Inglês, só que f é porque foi tão de surpresa, foi um foi um choque tão grande que que eu fiquei desacreditado de ter visto ele assim. E aí ele pas ele simplesmente só olhou para mim, entrou no estúdio e seguiu.
Ai, gente. <laughs> Aham. Gente! Tão perto. Ele deve estar acostumado com essas reações. <laughs>
E o exatamente. Aí foi o que o o compositor do filme falou, ele falou: "Nem esquenta a cabeça cara, esse tipo de ele deve ele deve receber esse tipo de reação toda hora".
Hã. <laughs> Reação. Gente!
Então as aí eu falei: "Meu Deus do céu, mas de tanta coisa que eu tinha para falar"
Pra falar. <laughs> Foi falar logo isso. <laughs>
"saiu um palavrão, assim". Eu falei: "Caraca bicho, que horror". Mas mas foi foi tão legal e é só que a minha e a e aquela aquele meu grito com aquela palavra foi tão honesto, porque eu eu fiquei desacreditado, o cara é um ícone, né.
Caramba. Aham, aham. Aham. Sim, lógico!
Então, assim, foi aí depois disso tiveram outras situações que pessoas tão famosas quanto, passaram por mim e aí eu eu fiquei mais comedido, me contive, né. <laughs>
Aham. Aham. <laughs> Já já sabia que reação não ter, né. <laughs>
Exato, exato, exato. Ai, é.
Nossa, gente, que negócio inesperado bom, né, assim. <laughs>
É. Sim, sim, sim. Foi engraçado também, porque daí o compositor olhou para mim, assim, ele deu risada, daí ele falou: "Ô cara, não esquenta a cabeça".
Deu risada, gente! Nossa! Mas e eu também nem consigo imaginar como é que eu ia reagir se eu visse o Paul McCartney na minha frente, eu também
É, impressionante. <laughs> Pois é, é aquele tipo de pessoa que você f "Cara, não vou estar andando hoje e vou cruzar com o Paul McCartney", sabe, você nunca pensa nisso.
Você nunca, né. É. <laughs> Imagina, é: "Ah, besteira", você fala: "Imagina, Paul McCartney". <laughs>
É. E teve só mais uma só mais uma uma outra que me pegou de surpresa, não foi do mesmo nível, porém para mim também, assim, foi foi uma surpresa grande. Eu estava na distribuidora, eu eu tenho eu tenho patrocínio de uma marca de bateria
De legal. Hã. Hã. Impactante. Hã.

Aí deu uns 10 minutos ele voltou. Ai ele entra na sala com o baterista o baterista do Rolling Stones, baterista do Red Hot Chili Peppers e o baterista que tocou com uma carrada de gente e eu acho que o mais atual que ele tinha tocado na época era o John Mayer.
<gasps> Mentira! Aham. Gente
E aí entram os 3. E aí o baterista do Red do do Rolling Stones.
Aham.
Ele me vê, porque eu paro imediatamente, eu paro e vou para o canto da sala, fico na parede assim. Aí ele fala: "Não, pode pode continuar tocando", o Charlie Watts. Eu falei: "Cara, eu não acredito que o cara tá falando comigo, cara", assim
A sim, lógico. Aham. Gente, aham, aham. Exatamente. <laughs>
E eu com as aí eu coloquei as baquetinha, assim, e fiquei bem quieto, daí ele: "Não, pode continuar", daí eu falei: "Não não", fiquei quieto tentando, estava tentando me camuflar na parede assim sabe, tentando virar um camaleão só para ficar quieto. E o Chad Smith que é do do Red Hot Chili Peppers também o cara outro cara icônico, né, daí eu falei: "Putz grilo cara, que surpresa é essa?".
Pra voltar. <laughs> Gente. Do Red Red Hot. Aham. Caraca, nossa, mas só coisas muito legais, né, gente. Nossa, gente que privilégio.
É, é. <laughs> É é. <laughs> Aí só para só para adicionar mais uma que eu lembrei agora, e aí teve a teve a brincadeira dos meus amigos brasileiros, né. Eu eu estava tocando em algum lugar, e o o Steve Wonder entrou, com com a a turma dele, né. E e aí, a gente parou de tocar e tal, e ele ficou eles reservaram uma área para ele bem do nosso lado, assim. Aí meus amigos falaram assim, cara, mas ele não te viu?
Hã. Hã. <gasps> Gente, aham, aham. Noss <laughs> Olha olha essas brincadeira. <laughs>
<laughs> Você acenou para ele? <laughs>
Ai gente, acho que tadinho ele ele deve eh, as pessoas que vêm encontram eles só devem fazer essa piada. <laughs>
Ah, ainda mais brasileiro, né, brasileiro não perde a chan perde o amigo mas não pede a piada, né.
É nossa, não jamais, jamais, jamais, gen Muitas coisas legais, nossa.
Nossa senhora. É. É, foram foram coisas inesperadas na na minha carreira bem legais assim, sabe?
Bem legais, nossa encontros incríveis assim só só personalidades de nome pesado, né. <laughs>
É. Sim. Pois é, pois é e aquele pessoal que você não imagina que você vai tá encontrando, né, é. <laughs> Obrigado, obrigado. Mas me diga você, qual uma coisa assim inesperada a mais inesperada que aconteceu na tua carreira?
Aham, aham, nossa que maneiro, muito bom, gostei dessas histórias. <laughs>